Não. E e sabe uma coisa engraçada também, em relação a sotaque, que eu acho? <chuckles> Por exemplo, em inglês, muita gente que não aprendeu inglês quando na infância, eh, e começa a falar, fala com sotaque brasileiro, né, que existe esse famoso sotaque brasileiro no o o falando inglês, né, que é botando o i no final de tudo, "worki", e, eh eh, s eh, "studi", não sei o que lá, tipo, tem que sempre dar aquela entonação no i no final. <laughs>
Hã. O quê? Hã. Uhum. É, sim. Sim, sim. <laughs> Sim. É verdade, nossa, real.
Eu sempre te fico me influ influen eh, me me policiando, na verdade, porque eu fa eu andava falando inglês assim, sabe, e aí eu tipo
Hã. Você colocava esse i no final? <laughs>
Esse i no final de quase todas as palavras, que nem tem i, né, é é só aquele, eh, costume nosso.
É sim, a gente inventa um i, né, e pronto.
É, e aí eu peguei, e eu acho que eu conversei com com u um alguém que me deu esse toque, que falou comigo, falou assim: "Olha, você usa muito o i, mas isso é coisa de brasileiro, né, você sempre coloca o i no final". Aí eu falei: "Hum", aí eu comecei a observar, eu falei: "Ah, é verdade", aí hoje em dia
Uhum. <laughs> Foi aí que você se ligou nisso do i, até então você nunca tinha reparado.
Exato. Nunca tinha reparado, e realmente, né, eles quando falam, existe um um um uma contração, ali, no final, que não chega a falar um i, né, tipo.
Exato. A gente é que dá a abrasileirada mesmo.
É muito interessante. Dá uma abrasileirada. Mas isso é interessante, porque todos o todos os lugares, né, todos o o a a o as nações falam inglês com sotaque diferente. Eh, tipo, indiano falando inglês, dá pra saber que eles estão falando, porque eles têm um sotaque também, meio que indiano, no inglês, né.
Uhum. Ai, sim, com certeza. Ah, sim. Uhum. É um sotaque bem característico também, né.